Então, tipo assim, eh, quando você escuta o violino, eh eh, tem alguma pessoa, um lugar específico que que remete que te lembra? No caso, o você lembra desse pastor que teve esse gesto de quando você escuta alguém tocando violino ou na televisão ou em algum outro evento?
Sim. Sim, sim, me dá uma nostalgia, assim, sabe. Eu lembro eu lembro aham, eu lembro quando eu comecei tocar o violino na igreja e como eu ficava nervosa, lembrava dos concertos, né, que eu participava na cidade. Hã
Não tem como, né. In Tipo, fazer concerto? Nossa que interessante, conta isso, como é como é, vamos lá, como é que foi teu primeiro concerto? Aquele que você nunca fez, e e tipo, assim, você ficou muito nervosa, porque era a primeira vez, tinha muita gente, conta aí como é que foi.
Fazia. Tinha, sempre tinha muita gente nos concertos, né. Era era uma era o <clicks tongue> era uma orquestra da cidade que eu fazia parte, e aí, hã, tinha muitas pessoas, né, que tocava violino, violoncelo, hã, e aí eu ficava muito nervosa, assim, pra tocar e tals. Hã
Olha, orquestra. Isso primeira o primeiro conserto, assim, que idade que você tinha mais ou menos?
Ah, eu acho que eu tinha uns 10 mais ou menos, uns 10 anos, os primeiros que eu fiz, assim. E aí, hã, também a rotina de ensaio era bem puxada, sabe, a gente tinha a gente tinha aula todos os dias, umas 2 horas
Aham. Ah, então séria então, não era coisa brincadeira não, né, era uma coisa séria.
Não. Uhum, era umas 2 horas de aula por dia, e aí às vezes a gente tinha quando ia ter conserto, né, a gente, hã, tinha que ficar treinando um sábado inteiro um sábado inteiro, pra poder tocar no concerto no aos domingos. Hã, e sempre lotava de gente, assim, sabe. E dava um nervoso, um frio na barriga porque era muita gente e tals.
Sim. Olha. Sim, eu imagi imagi então, mas você devia gostar mesmo então, porque imagina que você tirava você perdia um sábado, que você podia estar brincando na rua, né, e você ia lá, fazer o treinamento lá com o te com a orquestra. Mas então, eh, não era coisa de criança não, era você levava a sério mesmo, então era paixão mesmo. E né, nesse grupo aí de
Eu gostava. Aham. Sim, sim, sim. Sim, eu levava bem a sério. Oi?
Você fez muitas amizades com essa que você tocava?
Ah, eu fiz. Eu fiz. Hoje em dia eu não tenho muito contato com essas pessoas não, mas a minha melhor amiga que mora no Brasil, né, eu conheci ela nesse nessas aulas de violino.
Aham.